ค่ะ อ๋อ ที่จริง ที่จริงทางเราอะก็เคยโน้มน้าวสำเร็จมาบ้างนะคะ แต่ว่าคือต้องออกตัวก่อนเลยว่าไม่ใช่คนที่แบบ โน้มน้าวใจคนเก่งแบบเวอร์วัง อะไรอย่างงั้น เรา เรา เราแค่แบบ เหมือนแบบถ้า 100% ที่เราทำน่ะมันจะแบบสำเร็จประมาณ 40-50% แค่นั้นเอง คือจากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะเวลาเราโน้มน้าวคนเนี่ย ถ้าจำไม่ผิดเลยนะ เมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วอะค่ะ เรื่องก็เกิดกับคุณพ่อเหมือนเดิมค่ะ ก็คือตอนนั้นอยากได้แล็ปท็อปใหม่
ใช่ อืม ค่ะ ค่ะ อือ ๆ ค่ะ อือ ๆ
เรา ใช้มา 10 ปีแหละ แต่ทีนี้ไอ้แล็ปท็อปอะมันเป็นเหตุผลที่ฟังขึ้นไงคะคุณ เพราะว่าเราต้องใช้ทำงานเนาะ แล้วเราก็รู้สึกว่า เออ มันก็เป็นการลงทุนที่ดี เราก็เลยพยายามบอกว่า ใช่ เราต้องพยายาม "เออ เนี่ยแล็ปท็อปอะอยากได้ใหม่นะคะ เพราะว่ามันทำให้เกิดนู่น ประโยชน์ด้านนู้นด้านนี้ แล้วจะทำให้ไม่ต้องเสียเงิน นู่นนี่นั่น" อะไรอย่างเงี้ย เออ เขาก็ยอมซื้อให้นะ
อา อา จ อา โอเค แลดูมีเหตุผล เออ อืม ๆ ๆ ใช่ ก็บางคนถ้าเกิดว่า
อืม ค่ะ
อ่า เขาเรียกว่าอะไรนะ ให้เหตุผล
อืม
เยอะ หรือว่าพูดเยอะ อาจจะให้เลย ให้ได้ บางคนก็ไม่ชอบพูดเยอะ
อือฮึ อืม ค่ะ เอ๊ะ หรือว่าที่เขาให้เรา เพราะเขาก็รำคาญเราหรือเปล่า? <laughs>
เออ ก็เป็นนะ เอาจริง ๆ มันอยู่ที่ ที่ตัวเราอะ เราจะรู้จักคนนั้น และเราจะมีเทคนิคของเรา
ค่ะ อือฮึ
อืม เอาจริง ๆ อย่างเวลาที่ เราอยากให้ใครทำอะไรให้อะ พูดดี ๆ อะ โอกาสที่เขาจะทำให้เราอะมันมากแล้ว ใช่เปล่า อา เหมือนกัน เวลาใครอยากให้เราทำอะไรอะ มาพูดจาเหมือนประโยคคำสั่ง อยากทำไหม?
อืม ค่ะ อืม อือ ค่ะ อา ไม่อยากอะ
ไม่อยากหรอก ไม่มีใครอยาก ใช่ไหม แต่ถ้าพอเขาเปลี่ยนนิดหนึ่งอะ เปลี่ยนน้ำเสียงให้มันแบบดีขึ้น รูปแบบประโยคเป็นแบบขอร้องนะ ค อ่า ขอช่วย ขอความช่วยเหลือ ขอร้อง แต่แบบที่จริงใจนะ ไม่ใช่โอเวอร์ ข ใคร ๆ ก็ดูออก เนาะ ก็ประมาณหนึ่ง ประมาณหนึ่ง เนาะ เออ ก็จะได้
ใช่ ค่ะ หวาน ๆ เนาะ อืม ค่ะ อือฮึ ไม่งั้นมันจะดูปลอมใช่ไหม? <laughs> ค่ะ อา แล้วแบบ สำหรับประสบการณ์ของคุณอะค่ะ แบบมันเคยมีครั้งไหนไหมคะที่แบบโน้มน้าวแล้วมันไม่สำเร็จ แล้วคุณได้เรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นั้นบ้างอะคะ?

จริง ๆ ก็ถือว่า ดีนะที่ ที่งานโดยส่วนใหญ่ก็คือทำเองก็ได้ <chuckles> ไม่หรอก ก็มี มีบางอันที่ ที่ต้องทำด้วยกัน
อือฮึ ค่ะ เออ ๆ ทำเองดีกว่า <chuckles> ไม่เหนื่อย ไม่อยากจะเหนื่อยโน้มน้าว อือ ค่ะ
แต่ก็คือ
อืม
อา
อืม สำหรับ สำ
เรียกว่ายังไงดีอะ มันก็ทำ ทำ ทำด้วยกัน แต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือ อ่า อันเนี้ยคุยได้ อา ถ้า ถ้าเป็น ถ้าเป็นบางงานในบางที่เนี่ย คนที่ร่วมงานด้วยคุยรู้เรื่อง คุยดี มันก็โอเคนะ ไปด้วยกันได้ แต่ถ้าเกิดว่าเจอบาง บางคนแบบไม่ค่อยโอเคเท่าไร อย่างเงี้ย เราก็ต้องหาทางที่จะ ที่จะ จบงานนั้นให้ได้อะ
อืม ค่ะ อือฮึ อือ ๆ อืม เออ ก็ทำด้วย อืม หัวแข็งมาเลยบางคนน่ะ เออ ค่ะ ค่ะ
โดยลด ลดการปะทะให้น้อยที่สุด
อืม อืม เออ พูดถึงเรื่องลดการปะทะ แล้วที่จริงเราก็เคยเจอเหตุการณ์คล้าย ๆ คุณนะคะ เพราะว่าคือ คือส่วนหนึ่งเวลา ถ้าเราอยู่ในที่ทำงาน เรา จ เราจะไม่ค่อยชอบปะทะเหมือนกันเนี่ยแหละ สิ่งหนึ่งอะที่เราพยายามจะทำเวลามันเกิดความคิดที่ต่างกันมาก ๆ ในที่ทำงานอะ เราก็จะใช้วิธีแบบคุยไปตรง ๆ อะค่ะ แต่แบบไม่ได้แบบคุยแบบ กระโชกโฮกฮากอะค่ะ แต่คุยด้วยวิธีการแบบละมุนละม่อมหน่อย แล้วก็ บอกเหตุผลเราไปตามตรงค่ะ แบบเราก็ไม่ พยายามไม่อ้อมค้อม เขาก็ ถ้าคนที่เขาแบบ แบบมีใจที่เปิดมากพออะค่ะ เรารู้สึกว่าเขาจะรับฟังเรา แม้ว่าเขาจะมีจุดยืนของเขา ในอีกแบบหนึ่งก็ตาม
ใช่ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อะฮะ ใช่ ๆ อืม ๆ อืม ค่ะ อืม ๆ ถ้า ถ้าคนที่เขาเปิดใจอะ เราไม่ต้องไปปะทะกับเขาหรอก
อืม ใช่ มันปะทะไม่ได้อยู่แล้ว เพราะแบบมัน อือ มัน อา เนาะ <chuckles>
จริง ๆ ถามว่าอยากปะทะไหม อยาก
ค่ะ
บางทีก็อยาก แต่รู้ไงว่าปะทะไปก็เท่านั้นน่ะ เพราะว่าคน เราต้องดูด้วยว่าคนที่แบบจะไปปะทะเป็นยังไง ถ้ามันเสียเวลาเปล่าก็ไม่ต้อง เหนื่อย เหนื่อย เราหาทางอื่นเถอะ จริง เออ แต่ถ้าคนที่มันคุยรู้เรื่องอะ อันนั้นคือไม่ต้องปะทะแล้ว ไอ้ คุยรู้เรื่อง ใช่
อือฮึ อืม อืม ไม่เกิดอะไรขึ้น อืม ค่ะ อ้อ โอ้ ท อันนี้จริง ใช่ เขา อืม ค่ะ อืม โอ้ ท พูดถึงแบบสถานการณ์ที่เจอคุณแบบ เอ๊ย เจอคนที่ไม่ค่อยแบบเปิดใจอะ อุ๊ย มันทำงานด้วยยากมากเลยนะคะ แต่ว่าเราจะใช้วิธี เราก็ใช้วิธีเดิมอะค่ะ ต่อให้เปิดใจ ไม่เปิดใจ เราก็ ใช้วิธีเดิม ก็คือการทำงานเป็นทีมอะมันไม่สื่อสารไม่ได้อะคุณ
ยาก ๆ อือ ๆ
อืม มันยังไงมันก็ต้องพูดอะค่ะ ถ้าแบบ โอเค เขาไม่ชอบใจ ให้มันเป็น ให้มันเป็นความทุกข์ของเขาแล้ว เราไม่เกี่ยวแล้ว <chuckles>
อืม ในบางครั้งก็ต้องทำ